Oh, m maksudnya nggak ada versi halalnya gitu, Mas? Heeh. Oh ada. Mhm mhm.
Iya. Ada, cuman cuman khawatir kalau misalnya kecampur. Jadi kalau lawar itu, dia kan aslinya lawar kan lawar babi. Lawar babi itu lawar merah aslinya. Lawar merah. Jadi lawar merah itu pakai darah, betul. Tapi ada yang versi halal, kalau misalnya ada penjual yang muslim, itu lawar ayam. Lawar ayam tapi yang lawar kuning.
Eee, heeh. Heeh. Iya, pakai darah gitu ya? Mmm. Mhm, iya? Oh. Heeh heeh. Oh, beda ya, tapi
Lawar kuning itu pakai bumbu kuning, betul.
Heeh heeh. Tapi ayamnya dimasak ya, berarti ya?
Ya, sama bumbu kuning dia pakainya, lawar kuning bukan lawar merah. Jadi nggak pakai darah.
Oh, gitu.